जी, ये एक प्रतिस्पर्धा पड़ी हुई है ऑनलाइन शॉपिंग में जितने भी ये नए-नए ऐप लॉन्च हो रहे हैं। तो इनमें तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा डिस्काउंट जो भी नया ऐप लॉन्च होता है उसमें ही होता है सबसे ज़्यादा डिस्काउंट।
जी, जी, जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हाँ, उसी पे जी, जी, जी, बिल्कुल। और अब तो इतने सारे ऑप्शंज़ आ गए लोगों के पास। चाहे अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट हो, या मिंत्रा हो।
जी। कहीं न कहीं आपको सेल चलती हुई नज़र आएगी ही, जितने भी ये शॉपिंग प्लेटफ़ॉर्म हैं। ओ क काफ़ी सारे इसमें इंडियन भी जी।
नज़र ए अ, आएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हर तरह के हर तरह के फ़ेस्टिवल पे हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ। फ्लिपकार्ट जैसे इंडियन है, कोई इंडियन प्लेटफ़ॉर्म है।
जी। जी, एक अजियो भी इंडियन है, रिलायंस इंडस्ट्रीस का है वो। जी। तो ये अमेज़न के कम्पेटिटर बन चुके हैं ये, अगर इंडियन लेवल पे बात की जाए तो।
अजियो है। अ, मिंत्रा है। तो ये सब हैं। तो हाँ, यही बन चुके हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ बिल्कुल बन चुके हैं। अ, वो अच्छी बात है लोगों को ऑप्शंज़ काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे।
हाँ, लेकिन इन्होंने प्रभावित भी किया है बाज़ारों को, प्रभावित भी किया है।
किया है? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो है। मुझे लगता है लोगों की कन लोगों के लिए ही ये कन्वीनिएंट है काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो वो है। अगर आप
लेकिन फिर भी अगर देखें तो हमारी बहुत सारी जनसंख्या है जो अभी भी ऑनलाइन ने पोर्टल्स का इस्तेमाल नहीं कर रही है शॉपिंग के लिए।
हाँ, हाँ। क्यों हाँ, वो तो सही बात है। क्योंकि उसके लिए थोड़ा ये है कि आपको स्मार्ट डिवाइसेज़ चलाना आना चाहिए। थोड़ी आपको नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि स्कैम होने के भी बहुत चांसेज़ हैं ऑनलाइन शॉपिंग में। काफ़ी बार हमने सुना है कि स्कैम हो जाते हैं लोग, या जो उतना सतर्क नहीं रहते।
जी हाँ, यूज़र मतलब इतना फ़्रेंडली नहीं है वो स्मार्ट डिवाइस के साथ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत सही पॉइंट नोट करा है आपने। कि स्कैम तो बहुत ज़्यादा होता है।
ये भी हमने देखा है। हाँ, तो वो थोड़ी जानकारी भी होना ज़रूरी है। हाँ, थोड़ा सतर्क होना, जानकारी होना। तो ऐसे लोगों के लिए जिनको उतना नहीं पता टेक्नॉलॉज़ी के बारे में या उसके नुकसान, फायदों के बारे में उतनी जानकारी ना हो, तो उनके लिए और डरते भी हैं हाँ। हाँ हाँ, और एक बार जिनके साथ हो जाता है ना, फिर वो थोड़ा सतर्क रहना ज़्यादा स पसंद करते हैं। फिर उनके मन में थोड़ा एक डर बना रहता है, जो कि गलत भी नहीं है।
जी, बहुत लोग हैं जो डरते भी हैं ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर, जो पहले पे नहीं करते। जी, हाँ। ये तो है।
तो थोड़ा अ, तो फिर उनके लिए बाहर जाकर अब वो ज़्यादा पसंद करते हैं तो उसमें कोई हर्ज़ वाली बात भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि बाहर जाकर खरीदना बिल्कुल ही नहीं है अच्छा। बल अच्छा है मुझे लगता है उसके अपने फ़ायदे हैं, अपने पहलू हैं उस
हाँ। उम, दोनों ही अपनी जगह पे सही हैं। मतलब कुछ लोगों के लिए वो अच्छा हो सकता है, कुछ के लिए ये अच्छा हो सकता है। तो अ, इसीलिए दोनों टिके हुए भी हैं। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म भी इतना ही है और बाज़ार भी अभी तक भी हैं।
हाँ जी, हाँ जी। बस हाँ लोगों की ज़रूरत पे डिपेंड करता है उनकी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, ऐसा नहीं है कि हाँ, ऐसा ही है ऑफ़्लाइन शॉपिंग ख़त्म हो गई है। और ना मुझे लगता है आगे आकर ख़त्म होगी भी नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
जी, जी, जी। तो सही लगा आपसे इस विषय पे बात करके।
जी, जो भी आपने जी, बिल्कुल आपके जो रियल लाइफ़ इग्ज़ैम्पल हैं बहुत अच्छे आपने इग्ज़ैम्पल दिए। बहुत ही ज्ञानवर्धक थीं आपकी बातें। अच्छा लगा समय बिताने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी, जी। उ उम्मीद करता हूँ फिर दोबारा बात होगी। धन्यवाद, धन्यवाद।

जी, बिल्कुल सही कहा आपने, मान लीजिए कभी सामान ज़्यादा है तो ऑनलाइन में तो आपके घर पे ही डिलिवर वो हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको अलग से कुछ लोग चाहिए होंगे या कोई इस तरीके का एक प्रबंध करना होगा कि वो सामान आप अपने घर तक तक ला सकें, क्योंकि अगर आप अ, बाजार में जाकर खरीदारी करते हैं तो मेरे हिसाब से ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि वो आपके स अ, सामान को आपके घर तक पहुँचाएँ।
हाँ, हाँ। जी, जी, जी। उम, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ, बिल्कुल, घर तक पहुँचा सके। जी, जी, जी, जी, बिल्कुल, और फिर ये भी है कि मुझे लगता है ऑनलाइन में एक तरह से ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उसमें आपके सामने जो प्राइस है वही है और आप जो ऑफ़र्स वगैरह अभी एवेल कर सकते हैं, जो भी आप ऑफ़र्स यूज़ करना चाहेंगे उसके साथ जो प्राइस आएगा वही रहेगा। पर बाहर जाकर आपको नहीं पता कि उसका एक्चुअल प्राइस क्या है और जो दुकानदार है कितना बता रहा है। तो एक वो अंदाजा आपको
जी, हाँ। जी। जी। जी, हर दुकान पर आपको एक अलग ही रेट मिल जाएगा एक अलग चीज़ का, ये आपने बिल्कुल सही बात कही है, कि अगर आप किसी और दुकान पर जाएँगे तो उसका अ, मतलब जितनी बड़ी दुकान होगी उसी हिसाब से वह अपने रेट रेट निर्भर करते हैं कि जितने उसके दुकान में काम करने वाले लोग हैं या जितनी बड़ी उसकी दुकान है, उसने जितना उसको सजा रखा है उसी हिसाब से वह रख स अपनी कीमत भी चीज़ों की डिसाइड कर रहा है।
हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, उसी चीज़ का रिजल्ट मिलेगा, हाँ, उसी हिसाब से, जी, जी, जी, जी। हाँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देख बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, और ऑनलाइन में तो ये सब ऑनलाइन में है कि भाई ट्रांसपेरेंसी है, आपके सामने जो रेट है वही रेट है ना उससे
जी, बहुत सारी चीज़ों का खर्चा बच जाता है ऑनलाइन में, उन्हें कोई दुकान नहीं खोलनी, सिर्फ़ उनका एक वेयरहाउस होता है जिसमें पैकिंग में सामान वहाँ पर पड़ा रहता है तो उन्हें ना किसी तरीके के वर्कर चाहिए, ना साफ-सफाई, ना कोई उन चीज़ों को साफ करने के लिए चाहिए होगा।
खर्च हो जाते हैं, बिल्कुल। हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल, आप सब सही बात है, बिल्कुल। जी, जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो है और फिर जैसे जैसा कि वही कि और आप ऑनलाइन मँगाते हैं तो मतलब कहीं भी हो सामान क किसी बाहर के स्टेट से आया, कहीं से भी आए, कहीं से भी आ सकता है, आपके पास पहुँच जाएगा समय से एकदम। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है बेसिकली और जो आपके उपलब्ध करें
जी, बिल्कुल। जी, आजकल इंटरनेशनल ब्रांड भी अवेलेबल हैं सिर्फ़ ऑनलाइन शॉपिंग की वज़ह से।
हाँ, अवेलेबल है, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, और ये है कि आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या वो सामान या वो प्रोडक्ट आपके शहर में, आपके आस-पास के नजदीकी इलाके में उपलब्ध है भी या नहीं, उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता। आपने ऑर्डर किया, आपके घर पे अपने आप पहुँच जाएगा।
जी। जी, काफ़ी जी, बिल्कुल जैसा कि यूएस की काफ़ी साइट हैं जो कि आजकल अ, हम भारत में भी एक्सेस कर पा रहे हैं। उन्हें मेसी जैसी पेनी जी, वो यहाँ पर भी शिपिंग कर रहें हैं, इन पर कि काफ़ी अंतरराष्ट्रीय जो ब्रांड हैं वो अवेलेबल हैं जो कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी दुकान पर वो उपलब्ध भी हो सकते हैं।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, शिपिंग करती हैं बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। ब्रांड, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और फिर ये है कि जैसे अ, ऑनलाइन शॉपिंग में क्या है कि अ, पे करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, आप चाहे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू ईवन आप कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं कि जब सामान आए तभी आप पैसे दें उन्हें। और फिर उसमे हाँ, हाँ, बिल्कुल और उसमें रिफंड का, रिटर्न करने का ऑप्शन भी है, रिफंड का ऑप्शन भी है। जो, बाहर मतलब बाहर ग आप ब ऑफलाइन शॉपिंग में ये सब ऑप्शन अवेलेबल नहीं होते आपके पास। कई कई दुकानदार होते हैं, अगर आपने एक बार उनसे सामान खरीद लिया फिर आप वापस नहीं कर सकते अगर कुछ खराबी निकल भी आई तो भी।
जी। जी, बिल्कुल। जी, सामान को देखकर हाँ, बिल्कुल। जी। जी, बिल्कुल।